Mungkin kalau sebagian orang ya, karena kan pemikiran orang beda-beda, mungkin kalau orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, ya mereka lebih ke arah enggak peduli sama lingkungan sih. Jadi toh saya juga bakalan pergi dari sini. Lagian juga ada yang, apa ada tukang kebersihan mungkin dari pikiran mereka, ya kayak gitu.
Heeh. Curama kurang. Mhm. Sebenarnya salah juga ya. Kalau menurut aku sih, eee, kalau kaya negara-negara lain, eee, mereka tuh harus, eee, membuang sampahnya di tempat sampah. Kalau misalnya katakan tidak ada tempat sampah ya bawa plastik sendiri. Bawa plastik sendiri, simpan sampahnya dulu, baru dibuang nanti pas di, eee, tong sampah ya. Cuman seperti yang, eee, kamu bilang itu tuh, kalau misalnya ada orang yang dibilangnya untuk penjaga kebersihan, mungkin dia hanya mungkin bisa membersihkan cuma, eee, enggak jauh gitu, cuma sekitarnya dia gitu. Kalau misalnya kayak wisatawan wisata alam yang seperti pantai. Wah, kalau sepanjang perjalanan pantai harus dia bersihin, kayaknya enggak bakal mampu sendiri gitu ya.
Iya. Betul. Dibawa pulang, iya. Betul, pas ketemu. Iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya. Iya. Tapi kalau itu tuh yang saya datengin itu sistem pantainya kayak ya pantainya, enggak gede-gede banget gitu enggak los ba iya kayak satu tempat gitu. Mhm.
Oh kecil ya, <laughs> oke. Iya soalnya aku kebayang kalau misalnya kayak seperti di, eee, pantai yang wah, kan itu pasti besar gitu gimana dia membersihkan satu pantai gitu.
Iya. Betul betul betul. Iya. Iya. Dan mungkin kalau yang saya pikirin sih, harusnya mereka udah kerjasama ya sama masyarakat-masyarakat sekitarnya karena kan itu tiket masuknya juga, eee, enggak le enggak murah gitu. Maya mahal apalagi di sana orangnya yang dateng itu rame juga, pastinya uang yang dikumpulin banyak kan dan cukuplah untuk ngasih ke masyarakatnya biar bantu bersih-bersih sam bersama-sama gitu.
Oh iya. Heeh, betul. Mhm. Mmm.

Eee, tapi bisa dilihat enggak sih, misalnya gini, eee, yang membuang sampah sembarangan itu, eee, maaf kebanyakan memang eee, justru orang-orang kita sendiri, gitu. Wisatawan asing kebanyakan mereka punya kesadaran eee, sendiri untuk eee, tidak membuang sampah sembarangan.
Iya. Iya. Oh, ya. Kalau dibandingkan wisata asing ini maksud konteks luar negeri gitu ya?
Mhm. Ya kalau kita, ini kalau konteksnya eee, orang asing datang ke tempat kita gitu, ke daerah kita gitu ya. Eee, mereka eee, tidak sembarangan membuang sampah. Dan eee, saya juga pernah punya teman yang kebetulan dia sekolah di luar negeri, tapi dia orang Indonesia.
Apa gimana? Oh. Iya. Iya ya.
Nah, karena dia dari luar negeri, sekolahnya, terus kita jalan-jalan sama-sama, sementara kalau misalnya orang Indonesianya, ya cuek aja gitu buang sampah sembarangan. Tapi kalau orang yang eee, dia punya pendidikan yang dikasih tahu gitu, ngejaga kebersihan mhm, malah dia yang ngasih tahu kita gitu, "eh jangan buang sampah sembarangan loh. Kan sayang, ini eee, wisata alam kita yang bagus, malah jadi banyak sampah" gitu.
Iya ya. Mhm. Iya, karena udah kebawa dia. Iya. Betul Betul, betul. Betul, dan mungkin selain dari edukasi dan sosialisasi pastinya harus ada, regulasi sama penegakan hukum gitu. Kayak misal di Singapura yang eee, kita tahu ya kalau misalnya orang buang sampah atau bahkan ngeludah pun ada tempatnya gitu enggak bisa
Mhm. Oh, iya setuju. Dikenain, dikenain dendanya sampai banyak gitu.
Iya. Kalau sembarangan. Betul, eee, dan
Bisa enggak kira-kira berlaku seperti itu di Indonesia ya.

Sebenarnya juga menurut, eee, kamu sih peran pemerintah juga harus ada dong ya, untuk membantu mengurangi sampah. Kayak contohnya ya, eee, seperti, eee, pemerintah mem apa, membayar orang untuk membersihkan, eee, ini. Karena kalau misalnya katakan, individu yang
Iya. Ya.
eee, mengatur untuk membersihin sampah sama warganya, kan belum tentu warganya percaya, karena bukannya bukannya dari pemerintah. Bukan.
Iya. Iya. Iya sih. Sebenarnya, ada banyak hal yang bisa pemerintah lakuin ya, supaya masalah sampah di tempat wisata itu terutama karena kan itu ruang publik juga gitu, lebih terkendali. Jadi, eee, mungkin dari yang pertama itu penyediaan fasilitas mungkin ya, jadi, pemerintah bisa pastiin nih ada cukup banyak tempat-tempat sampah di area wisata-wisata tersebut, gitu. Kalau misal di kota-kota kan, kayak di taman, taman kota itu kan pastinya ada ya, cuman kan kalau di tempat wisata, kadang yang megang itu bukan iya. Bukan pemerintah yang megang itu dari masyarakat sekitarnya, akamsi gitu anak kampung sini, istilah gaulnya.
Mhm. Betul. Iya, setuju. Mhm. Mhm. Sedikit. Mhm. Iya. Sedikit sekali itu, kalau misalnya, kayak misalnya seperti pantai atau seperti, kayak pegunungan, gitu. Itu benar benar kalau menurut aku, eee, orang yang mengunjungi tempat wisata itu yang harus, eee, mempunyai kesadaran sendiri untuk, eee, bawa plastik sendiri, buang sampah jangan sembarangan, karena gak mungkin mhm.
Betul. Iya. Betul betul. Iya. Betul, dan juga kalau Iya, dan juga kalau misal kembali lagi ke peran pemerintah, mungkin, eee, kayak yang tadi itu, karena kan harus masing-masing nih. Jadi harus ada edukasi dan sosialisasi sih, misal lewat poster atau papan informasi gitu yang, eee, biar masyarakat itu paham gitu. Karena kan itu tuh hal-hal sepele yang selalu kita ulangin terus menerus gitu, kayak tapi kayaknya susah banget untuk dijalanin.
Mhm. Betul. Mhm. Oh, gawat.